Ừm, bạn ơi, dạo gần đây mình thấy là mình hơi hơi tăng cân rồi đó, tại vì mình có rất là nhiều cái, à, cảm xúc tiêu cực nè, rồi còn căng thẳng nữa. Cho nên mình nghĩ là nó góp phần nào làm cho mình ăn uống nó cứ theo cảm xúc mà hổng kiểm soát được á. Mình thấy là nếu mà cái tình trạng này nó cứ kéo dài và mình cứ ăn uống mà nó vô độ như vậy thì chắc là sức khỏe của mình cũng ảnh hưởng nè, rồi cái chỉ số cơ thể của mình, cân nặng của mình nó cũng xấu đi nữa. Mình không biết bây giờ phải làm sao để mà, à, giảm cái ham muốn của mình về cái chuyện ăn uống nữa. Bạn có thể, ờ, cho mình một số lời khuyên về cái trường hợp này được hông bạn?
Vậy đó hả? Chà. Ừm. Ừm. Được chứ, mình cũng hiểu cái cảm giác của bạn khá là băn khoăn lo lắng khi mà bạn tăng cân vì ăn uống theo cảm xúc hơi nhiều nè, nhưng mà trước khi cho lời khuyên á thì cho mình hỏi thêm đó là cái tình trạng này nó đã kéo dài bao lâu rồi? Và thường khi mà bạn ăn uống theo cảm xúc như bạn như vậy á thì bạn hay ăn cái gì?
Ừm. Thật ra là tình trạng này chắc là mình thấy là kéo dài được 2 tuần nha. Ờ, mình thường hay ăn những cái đồ như là, ờ, mình thèm đó giờ mình hổng được ăn, ví dụ như là, ờ, khoai tây chiên, rồi, à, những cái đồ mà nó không có tốt cho sức khỏe, bánh ngọt này kia. Thì mình thấy là, ờ, ngoài cái việc mà ăn cho đã cái nư, ăn cho đỡ thèm á, thì mình cũng thấy là những cái đồ này nó cũng khá là nhiều đường, khá là nhiều dầu mỡ, cho nên là, ừ, mình cứ ăn như vậy hoài thì bây giờ hông biết như thế nào đây, tại vì ăn nhiều thì nó cũng hông tốt, đúng hông bạn?
Ừm. À, vậy đó hả? Ừm. Nhiều đường ha. Đúng rồi, ăn đồ ngọt và đồ nhiều dầu mỡ nhiều chắc chắn là không tốt cho sức khỏe rồi. Nhưng mà mới 2 tuần đổ lại đây thì bạn mới có dấu hiệu ăn những cái thức ăn như thế này, vậy thì còn thời gian trước đó thì làm sao?
Ừm, thực ra là, ờ, trước đó thì, ờ, mình cũng, ờ, ờm, chưa có ăn nhiều như tới cái hiện tình trạng hiện trại, mình, kiểu như là, mình cứ ăn, ơ, bình thường thôi nhưng mà dạo gần đây thì mình thấy là công việc của mình nhiều, cảm xúc của mình thay đổi, rồi mình cũng căng thẳng nữa. Cho nên là cứ lâu lâu mà nghỉ giữa ca á, là mình xuống nhà mình kiếm một cái gì đó mình ăn, ơ, cứ mình quen cái bụng của mình là tới cái giờ đó là mình ăn, cho nên là mình thấy là nó cứ trống vắng, và nếu mà mình không có được ăn á, thì mình thấy thiếu thiếu, mình cứ thòm thèm, mình cứ đi qua đi lại, đi kiếm cái gì đó ăn. Đó, rất là khó để mà mình kiểm soát luôn.
Ừm. Hiểu Lấy ra Ừm. Chà! Đúng là khó để kiểm soát khi mà bạn, à, khá là căng thẳng như vậy, rồi cũng phải á kiếm gì đó ăn vì buồn miệng, đúng hông nè? Thật ra thì cái việc mà kiểm soát cảm xúc á, để không có ăn uống quá đà á, cũng khá là thử thách đó nha. Vậy thì, à, cái điều này bạn đã nhận biết là nó không tốt cho sức khỏe rồi, vậy bạn đã làm gì để cải thiện nó chưa?
Ừm. Thiệt ra là khi mà mình xuống mình kiếm cái này cái kia ăn á, thì mình cũng cố gắng, a, kìm nén cái sự thèm ăn của mình lại, thì mình cũng, a, chưa có áp dụng nhiều kíp hình thức đâu. Ừm, cơ bản là mình đang, a, ăn ít thôi, ví dụ như là hồi đó là mình, ờ, khui một cái bánh mình ăn, thì bây giờ mình, à, ráng là mình, à, à, xuống dưới cái mình kiếm một cái gì đó mình uống trước, xong rồi mình ăn nhưng mà ăn, a, chút xíu thôi, còn một nửa mình bỏ vô tủ lạnh, chứ thật ra là mình vẫn ăn, chứ mình cũng, ơ, chưa kiểm soát được. Cho nên mình mới, a, nhờ bạn coi là hông biết là bạn có giải pháp nào tốt hơn nữa hông á bạn?
Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm, vẫn ăn. À, mình cũng rất là hiểu cái cảm giác của bạn, tất nhiên là mình sẽ có giải pháp chứ, nhưng mà cái việc mà bạn cũng hạn chế cố gắng ăn ít lại á, cũng là một cái dấu hiệu bạn đã, ơ, bắt đầu cải thiện rồi nè. Vậy thì á, cái việc mà bạn, à, ăn uống liên tục như vậy á, à, trong gia đình chỉ có một mình bạn mới có cái cảm xúc này thôi hay là, ừm, cả nhà cùng ăn với nhau?
Ừm. Thực ra là mình, ờ, làm việc tại nhà, những cái giờ mà mình xuống dưới mình ăn là giờ xế này kia đó thì cũng, ơ, hông có gặp người nhà của mình đâu, mọi người cũng không có ăn chung với mình. Cho nên là những cái đồ này là tự mình cuối tuần mình đi siêu thị mình trữ, xong rồi, ờ, ờ, trong ngày thì mình tự lấy mình ăn thôi chứ gia đình mình cũng hông ăn chung với mình. Đó, tự mình thôi à bạn.
Ừ, à. Không có ha. Ừm. Ừm. Tự bạn thôi ha. Vậy thì cái mục tiêu ngắn hạn của bạn á là bây giờ bạn muốn á, là ăn uống điều độ trở lại hay là bạn muốn giảm cân?
Ừm, thực ra là nếu mà được thì chắc chắn là mình muốn giảm cái cảm giác căng thẳng để mình có thể là không có thèm ăn để cho nó điều độ và nó ăn uống tốt hơn. Còn, à, giảm cân thì, à, chắc là mục tiêu sau này đi ha.
Ừm. Giảm cảm giác căng thẳng. À, mình hiểu rồi, trước tiên á là bạn muốn giảm cái cảm giác căng thẳng để bạn không có ăn uống quá đà nữa, rồi sau đó dần dần bạn sẽ điều chỉnh lại cái lượng cân nặng của bạn sau, đúng hông nè? Vậy thì theo bạn đó nha, cái cảm giác căng thẳng mà bạn hay có đó thường xuất phát từ đâu?
Ưm hừm. Ừm, thực ra là chủ yếu là từ công việc đó, tại vì mình cứ căng não vô một cái giai đoạn mình tập trung sâu á, cái mình cứ làm những cái đầu việc mà nó rất là khó, những cái ý tưởng mà mình, à, phải dành rất là nhiều thời gian mình mới suy nghĩ ra. Cho nên là, à, xong mỗi cái đó thì mình rất là căng thẳng, mình cần đi qua đi lại, mình kiếm cái này cái kia, ờ, cho đầu óc mình thư giãn nè, rồi thậm chí là có khi mình nghĩ là cái đó là mình tự thưởng cho bản thân của mình nữa. Cho nên là mình cũng, ơ, kiếm cái gì đó mình ăn, đó, thì lâu dần thì mình quen với cái chuyện đó luôn bạn.
Ừm. Tập trung sâu Ừm. Nên là Ừm. À. À, tự thưởng cho bản th Ừm, mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn, thật ra cái việc ăn uống nó cũng giúp cho bạn giảm căng thẳng đó, nên là bạn mới dùng cái giải pháp này để giải tỏa cái căng thẳng của mình. Vậy thì trong suốt 2 tuần đổ lại đây bạn mới có dấu hiệu ăn uống giảm căng thẳng thôi, còn trước kia á, trước 2 tuần này á, mỗi khi bạn căng thẳng á thì bạn hay làm gì?
Ừ. Ừm, trước 2 tuần thì nó cũng, a, không có căng thẳng tới cái độ đó, cho nên công việc của mình nó cũng giãn giãn rất là nhiều. Ờ, trước đó thì, ờ, mình, à, chủ yếu thời gian rảnh của mình nhiều thôi thì mình sẽ, ờ, chơi game này kia nè, thì mình thấy là, ờ, tại vì công việc của mình khi mà tự do đó, khi mà ít dự án thì mình có thể dành cả ngày của mình để chơi game, nhưng mà khi mà có nhiều dự án mà vô cái mức độ căng thẳng rồi thì mình phải làm và làm rất là nhiều thì phải xử lí căng thẳng. Thì để mà giải quyết căng thẳng thì mình cũng, ơ, khó có thể chơi một cái ván game nào nó hoàn chỉnh được á, bạn.
Ừm. Vậy Ừm. Vậy đó ha. À, vậy đó ha. Vậy thì, ờ, ngoài cái việc mà bạn ăn uống theo cảm xúc như vậy á, thì những bữa ăn chính á, bạn có ăn uống điều độ không? Và bạn uống nước á, có đầy đủ hông, nước lọc ấy?
Nước á, thì mình cũng thấy là cũng, a, không có uống quá nhiều đâu. Thực ra là mình cũng, ơ, uống, ơ, sương sương, s mình thấy là 1 ngày cỡ có 2 ly thôi à. Còn, ờ, ừm, những cái bữa ăn chính của mình á, thì mình cũng tham gia ăn với gia đình của mình, mình thấy cũng ăn khá đều đủ, có bữa bữa sáng, bữa trưa, buổi chiều mình cũng hông có nhịn. Ờ, ừm, nói chung là cái việc mà mình ăn uống, ưm, cái buổi xế á, nó cũng không có làm mình no để mà mình, ờ, can thiệp vào cái, a, buổi ăn trưa hay là ăn chiều của mình đâu.
Ừm, uống Uống có 2 ly thôi. Ừm. Ừm, ăn uống đầy đủ. Như bạn phải uống thêm nước. Ừm, mình cũng rất là hiểu cái cảm giác đó. Vậy thì bạn hay giải tỏa cảm xúc bằng cái việc ăn uống vào buổi xế, vậy thì còn buổi chiều tối thì sao, ha?
Ừm, thực ra là chiều tối mà nếu mà mình phải xử lý công việc mà nó trễ quá đó thì đương nhiên là mình cũng phải bị đói nhiều rồi. Trước đây á thì mình, à, đi ngủ cũng, ơ, khá là, à, cơ bản cũng trung bình cũng khá là sớm á nha, còn bây giờ thì công việc nó kéo dài chút xíu cho nên là tối mình cũng đói đói thì mình cũng ăn bánh ngọt, lâu lâu thì, ờ, mình còn ăn mì gói nữa, nói chung là buổi tối rất là khó kiểm soát cái sự thèm ăn của mình luôn.
Ừm. Ừm. Ừm, lâu lâu ăn bánh ngọt ha. À, ăn mì gói, à. Kê nè, mình đã hiểu được, à, những cái bận tâm của bạn cũng như là cái chế độ ăn uống của bạn rồi. Vậy thì còn tập thể thao thì sao nè, bạn có hay tập thể thao hông?
À, tập thể thao thì mình cũng có đó chứ, mình cũng thấy là tập thể thao cũng, ơ, không có quá khó cho nên là mình cũng ráng duy trì cũng một tuần 3 lần thì mình cũng, ơ, nghĩ là cái lịch tập như vậy nó cũng ổn và, ờ, mình thấy là, ừm, dù sao là có vận động nó cũng tốt hơn cái chuyện mà không vận động, thì mình cũng tập thể thao là thành cái thói quen hàng ngày của mình rồi đó.
Vậy à? Ưm, dù sao thì bạn cũng có tập thể thao, đây là một cái dấu hiệu tích cực nè, cũng một phần á có thể giúp cho bạn, à, giảm, á, căng thẳng nè và giảm cân nữa. Vậy thì theo th như những gì mà bạn chia sẻ bây giờ chỉ có cái việc á là làm sao để giúp cho bạn giảm bớt căng thẳng để đừng có ăn uống theo cảm xúc thôi. Vậy thì cái việc căng thẳng khi mà động não ấy giữa công việc, đặc biệt là những cái công việc mà đòi hỏi vào cái sự tập trung cao độ á, thì đặc biệt là thời điểm cuối năm á chắc chắn là khiến cho bạn tốn rất là nhiều năng lượng. Mà hông phải mình bạn đâu, mình đoán chắc là trong team của bạn chắc ai cũng như vậy hết. Vậy thì bạn có thể, à, tha thực hiện những cái hoạt động nhẹ nhàng hơn mà không có có kiểu như, a, để cho đồ ăn gây sự chú ý cho bạn nữa, ví dụ như là bạn có thể nghe nhạc nhẹ hoặc là ngồi thiền nè. Những lúc ngồi thiền thì bạn tập hít thở bạn nhắm mắt á thì bạn bớt cái cái khoảng thời gian đi lại á, mà nó cũng luyện tập cái sức khỏe cho tâm lý, tâm trí của bạn nữa đó, thì bạn nghĩ cái điều này nó có dễ dàng hơn hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi. À. Cũng, ơ, nghe cũng, ơ, hợp lý nhưng mà tại vì mình cũng, ơ, chưa bao giờ thử mấy cái chuyện đó, mình thấy cũng, ờ, ờ, không biết có dễ hông nha. Ờ, Không biết là thiền là mình phải, a, ra một cái phòng riêng mình ngồi mình giống như là những cái trên phim mình hay coi hay là mình làm giải pháp nào nó đơn giản hơn được hông bạn?
À, vậy Ừm. Thật ra thì bạn cũng có thể ngồi yên một chỗ rồi bạn hít thở là được. Bạn có thể ngồi thẳng lưng theo tư thế ở trên ghế cũng được đó hoặc là bạn có thể ngồi xếp bằng ở dưới á đất cũng được nè hoặc là bạn có một cái tư thế gọi là tư thế buông thư nằm 2 tay, 2 chân, nằm ở trên giường sau đó buông thư ra, thả lỏng ra. Đó cục rồi bạn nhắm thiền, còn trong giai đoạn đầu bạn cũng có thể mở những cái nhạc có tần số hoặc là những cái câu khẳng định á, để giúp cho bạn tập trung cái suy nghĩ của bạn vào đấy thì tâm trí của bạn sẽ dần dần nó được thư giãn nhẹ nè.
À. Cũng đơn giản ha. Ừm. Ừm, cũng đúng, tại vì là mình hỏi bạn vậy là mình cũng sợ là trong lúc mình thiền á thì cái tâm trí của mình nó cứ đi lang thang, kiểu như là, mình kiểu như là, ờ, lo về dự án nè, lo về căng thẳng, lo về những cái suy nghĩ rồi mình lo là, ờ, mình thiền nó không có chinh phục được thì mình lại, ờ, đói bụng mình lại đi ăn. Nói chung là làm sao mình quản lý được cái cảm xúc của mình hay là cái luồng suy nghĩ của mình mà nó không có bị lan man ha bạn ha?
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Thật ra á thì thiền không có phải là bạn, à, không có suy nghĩ đến những cái suy nghĩ của bạn. Mà thiền trong giai đoạn đầu đặc biệt á nó hơi kh khó khăn cho bạn một xíu nhưng mà bạn cứ để những cái suy nghĩ của bạn đến, nhưng bạn để cho nó đi đi rồi bạn quay ngược trở lại. Ví dụ như bạn đang tập trung vào hơi thở, cái bạn nghĩ đến dự án công việc, rồi những cái chuyện A, B, C gì đấy thì đến khi mà bạn sực nhớ ra thì bạn hãy để cho những cái suy nghĩ đó đi biến đi và bạn lại quay lại với cái hơi thở của mình và cứ quay lại, quay lại liên tục như vậy á thì theo thời gian bạn có sự luyện tập, thì những cái việc khác nó sẽ bớt chen vào trong lúc mà bạn tập trung vào cái hơi thở. Còn có một số người thì người ta sẽ quán tưởng những cái hình ảnh gì đó trong đầu của người ta, có thể là một cái cảnh đồng cỏ nè, hoặc đồng núi nè, những cái cảnh tượng mà bạn rất là thích mà giúp cho bạn thư giãn, hoặc đơn giản là bạn đi vào rừng nè hoặc là bạn ngắm nhìn một cái gì đó hùng vĩ, thiên nhiên mà rất giúp cho bạn thoải mái từ trong tâm trí và bạn cứ suy nghĩ về nó. Còn trường hợp mà bị những cái suy nghĩ khác nó chen ngang thì hông sao hết, mình cứ nhẹ nhàng để nó chen ngang rồi để nó đi nè, đó cũng là một cách đó.
Ồ. Ồ. Ừm. Ừm. Cái này rất là hay đó chứ! Đó giờ mình nghĩ thiền nó khó nhưng mà thực ra nghe bạn mô tả thì nó cũng giúp cho mình, à, dịu được cảm giác căng thẳng nè, rồi cái luồng suy nghĩ của mình nó cứ như vậy thôi, đó. Thì mình cũng có một cái hoạt động để mà thay thế và, ờ, không có bị, à, à, đi xuống nhà tìm kiếm cái này cái kia ăn lúc mà mình căng thẳng rồi đó, ừ, ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó, chính xác đó! Mà thêm một cái nữa nè bạn, trong cái trường hợp mà bạn thích ăn uống thì hổng sao cả, bạn hãy chuẩn bị những cái đồ ăn vặt lành mạnh ở nhà sẵn thay vì những đồ chiên rán. Ví dụ như là những cái hạt nè, hạt mắc ca nè, hạt điều nè, hạt dẻ nè, rồi, ừm, ngoài ra là ngũ cốc nữa nè, những cái hoặc là cái thanh bar protein mà dành cho những người ăn kiêng á, ít đường á, đó, thì những cái đó á, ờ, cũng có thể giúp cho bạn giải tỏa được cảm xúc bằng cách ăn uống, nhưng mà ăn uống một cách lành mạnh mà tránh tăng cân nữa đó nha.
À. Ừm. Ừm, nghe cũng đa dạng và hấp dẫn lắm á chứ, tại vì những cái loại hạt là cũng là cái món khoái khẩu của mình, mình cũng rất là thích, đó. Chắc là mình cũng sẽ mua dự trữ sẵn trong nhà để mà có dịp thì mình sẽ ăn những cái đồ mà nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn nha. Những cái lời khuyên của bạn ngày hôm nay á, mình thấy rất là bổ ích và cũng dễ áp dụng nữa. Chắc chắn là mình sẽ thử luôn á, mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi, bạn cũng nên nhớ uống đủ nước nữa nha bạn. Mình chúc bạn may mắn nè nha. Ừm, bye bye.
Ừm. Ô kê, mình chào bạn nha.